Đúng rồi, là giống như là mình vừa lặn, với nh cái người ta chụp, người ta đi theo mình, người ta chụp cho mình á, quay clip các kiểu á bà, ờ, thì kiểu vậy đó. <chuckles>
À há. À, trời ơi, trời ơi. Ồ, wow! Ê, mà mà hôm bữa là tui mới thấy là cái, a, cái video của một cái chị đó cũng lặn, cũng mới lặn lặn y chang bà, xong rồi có người quay phim mà chị đó múa dưới nước vậy đó. Ờ, mà có phải bà quay cái đó hông? Ừm, ừm.
Ờ, ờ. Sao, sao? Ừm. Ờ, ờ, ờ. Ờ, ờ. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, tui thấy nhiều lắm. Ừ, ừ, đúng rồi đó bà, cũng kha khá vậy đó, nó giống giống vậy đó. Ừ, ừm. Đúng rồi. <chuckles>
À, vậy hả, vậy hả? À, trời ơi, bây tui tưởng à, bây giờ nó trở thành một cái, ưm, cái cái, kiểu, giống như trendy mình mới hay sao vậy? À, vậy hả? Wow, trời, bữa nào tôi cũng phải, a, bà bà bà lôi tui ra đó để để ừ, đúng rồi, mà lôi tui ra đó để tui làm m một set ô kê, một set để để đời ô kê, a, tuyệt vời Ừm.
Ừm. Dịch vụ luôn á. Ừm. Đúng rồi. <chuckles> Thử đi bà. <laughs> Ờ. Đúng rồi, trải nghiệm tuổi trẻ chứ bà, đúng hông? Thử cái mới chứ, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm.
À, đúng ha, trời ơi nghe bà nói thấy hào hứng dễ sợ hay là hay bây giờ tui cancel cái, a, cái cái đảo Hà Giang đi, á lộn, ừ, núi Hà Giang. Ờ, đúng rồi ha, thôi hay là để đi xong rồi tuần tới là đi tiếp cái đảo Phú Quý giống bà luôn trời, hưm, hưm, để để suy nghĩ đã. Ừm, ừm. Ừm. À, à.
Ừm, ừm. Ủa gì trời, cái gì vậy hả? Ngày mai đi rồi bà vậy bà. <laughs> Trời, phải, suy nghĩ đi nha, chứ nó hơi cấn rồi đó nha. <laughs> Ừm. Vậy là
Ờ, ô kê bà, ô kê bà. Ờ, ờ, ừm.
Nói chung là điều làm tui hào hứng là tui sẽ thử những cái mới ở chỗ đó, cái chỗ tôi đi du lịch á, ừ, là cái điều mà tui thấy tôi hứng thú nhất. Ừm, ừm.
Ừm, ừm. À. À, chắc chắn là bà sẽ rất là vui khi mà, kiểu, giống như là, được, ờ, giống như, là quay cái set hình mà mà, kiểu, giống như, đẹp đúng hông? Ê mà cái cái người, ừm, ờ, cái người đó là thuê sẵn ở đó luôn hay là sao? Người quay phim á, hay bà đem bà đem theo? À, vậy hả? Trời ơi, sao người ta wow. À há. Ờ.
Đó, đó, đó. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác. Đúng, chính xác. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi bà. Đúng rồi, là người dân địa phương á. Ừ, người dân địa phương á bà, thường người ta có máy, ơ, chuyên nghiệp á, rồi người ta đi theo mình, người ta quay cho mình, ừ. Ừm, ừm, kiểu, kiểu vậy đó. Ừm.
Ồ, vậy hả? Trời ơi. Wow, xong rồi bà có tưởng tượng là nhắm ngắm mặt trời lặn, rồi mai ngắm mặt trời mọc kiểu vậy hông? Kiểu ưm, ừm.
<chuckles> Ờ, ờ. Trời ơi, tất nhiên là cái đó là một cái đặc sản khi đi biển rồi, sao mà kh thiếu được, đúng hông? Đúng rồi!
Ô, vậy hả? Vậy hả? Trời ơi, mà có dậy sớm nổi mà dậy đi ngắm hông? Có l dậy sớm nổi để ngắm hông? Có hả? À, ô kê. Vậy hả? Tui tin tưởng vào bà ngay lúc này nha, chứ lúc đó tui hổng có tin nha. Ừ, ừ. <chuckles>
Có nha, có, tui là người rất dậy sớm. Đúng rồi Ờ. Ừm, ô kê. <laughs> Ủa? Hông mà thường là tui thoải mái á bà, kêu là tui dạy được chứ mà, kiểu, đi làm mệt mỏi là dậy hổng nổi thiệt. Ừ, ừ, ừ, kiểu vậy đó.
Lúc À. Vậy hả? Trời ơi, đúng ha, đúng ừm, công nhận y chang tui luôn, đi chơi là là dậy sớm automatic luôn, mà đi làm ừm, đi làm là đi, ưm, như một con zombie vậy đó, chỉ lúc nào cũng lờ đờ vậy đó. Ờ. <chuckles> Wow, wow. <clears throat> Ừm. Ừm.
<chuckles> Ừm, ừm. Háo hức. Đúng rồi. Chính xác. Chính xác. Say sóng, ừ, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, đúng, đúng, đúng. Ừ, đó, đó. Ừm. Thì thường bà chuẩn bị như thế nào để chuyến đi của mình trở nên thú vị nè?

À, thì thật ra là lúc nào đi du lịch là bà cũng phải, giống như là, à, tìm hiểu trước cái nơi đó, đúng hông? Coi nơi đó la là, ừm, thời tiết như thế nào nè, đúng không? Ừ, đúng rồi. Thời Đúng, thời tiết để mình đem đồ cho phù hợp nè, đúng hông? Kiểu giống như trời đ trời nó mà mà nóng quá mà đem áo khoác da lông cừu gì đó thì không phù hợp, đúng không? Ừ, đúng rồi. Ừ, chính xác ư. Ừm, ừm. Kiểu giống như mà đi biển là bà thường sẽ đem những cái bộ đồ như thế nào bà có thể kể cho tui nghe hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, chắc chắn, chính xác. Ăn diện ch ừm, thời tiết quan trọng, đúng rồi, chính xác. Ừm, đúng, đúng, chính xác. Ừm, ừm. Là thua rồi. <chuckles> Là thua rồi. Đúng rồi, chính xác, nặng nữa. Đúng hông? Đó, đó. Ừm. Ừm, ừm. Ờ, thì tất nhiên là sẽ có những cái bộ slay để mình chụp, ờ, hoàng hôn đồ ha, bình minh đồ ha, ờ, chắc chắn là hông thiếu được. Ừm.
À, à. À, kiểu như như đồng đầm maxi dài nữa hả? À, kiểu, à, ừm, ừm, hợp lý, hợp lý, à, hợp lý. Ừm, ừm.
Đúng, đúng, đúng, rồi bikini nè. Đó. Hoặc là cái style năng động mà dạng quần soóc với lại một cái áo bra chẳng hạn. Đó, đó, đó, kiểu vậy. Ừm, ừm. Đặc biệt là cái thiếu không thể thiếu phụ kiện. <chuckles> Ừ, tui cũng thích phụ kiện. Ừm, ừm.
À! À, đúng ha. Ừ, đúng rồi đó. Nhưng ừm. À, đúng rồi, phụ kiện nữa. Ừm, với lại nhớ đem theo nón, với lại kính bơi, với lại kem chống nắng nha, đi biển biển mà đen đen dữ lắm đó. Ờ. Wow, wow.
Đó, đó, đó. Kem chống nắng. Chính xác, chính xác. Ừ, tôi coi mấy cái tip mà để cháy nắng này kia á, ờ, tui cũng coi rồi. Ừ, đó, nói chung phải nghiên cứu kỹ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhất là những địa điểm check in nữa, phải nghiên cứu kỹ đường đi, rồi có nguy hiểm hay không này kia, kia nọ. Ờ, ờ, ờ. Đó
Ờ. À, vậy hả? Vậy hả? Wow. Ồ! Đúng, đúng. Thì phải có Ừm hứm. À, đúng á. Chính xác luôn á. Với với lại, ờ, phải coi coi tại vì tui đi cái, a, vùng núi Hà Giang á là cái đó là địa hình trắc trở đó, là là, kiểu, giống như là, bởi vậy tui phải li hệ một cái anh cái anh tour guy local đó đó, đó là để dẫn tôi đi chứ tui có biết đường đi đâu bà. Ừm. Ừ.
Ừm, ừm. Ơ, ờ. Đúng rồi, dạng núi rừng nè. Ừm, ừm. Đúng rồi, nên vậy bà ừm, ừm, ừm. Ừ, thì đó. Ờ, với lại khó khăn thì tôi nghĩ là chắc là ẩm thực nhỉ? Sợ không hợp khẩu vị á. Ờ, thì bà có sợ cái việc đó hông?
Ừm. Ôi, đúng, đúng, đúng.

A lô, chào bạn nha. Ừm, ừm, ừm. Ừm, mình
Hello, ừm, mình chào bạn. Hôm nay rất vui được nói chuyện với bạn á. Ừm, ừm.
Ờ, mình cũng rất là vui nha, thì hôm nay của bạn như thế nào?
Ừm, à. Ồ, cảm ơn bạn đã hỏi mình nha. Mình đang rất là hứng thú là tại vì mình đang, ơ, ờ, giống như là gói ờ, pack pack cái đồ để đi du lịch á, mình chuẩn bị đi du lịch. Ừm, vui quá quá trời vui còn À, ngày mai, ngày mai là mình sẽ sẽ, ơ, đi, nên chi là bây giờ phải phải soạn đồ. Ờ. Ừm. Ờ, đúng rồi đó.
Ừm hứm, ừm hứm. Ồ, vậy hả? Ờ, rồi. À, vậy hả? Wow, chừng nào bạn đi? Chừng nào bạn đi? À há. Ừm. Wow, ừm, trời ơi, đang, a, nôn nôn, đúng hông? Chắc tối nay coi cũng khó ngủ nè. <laughs> Ờ, ờ, ôi, vậy sao có sao có sức khỏe được, ngủ đi chứ! Ừm, ừm. Ờ. Ừm hứm, đúng rồi, giống con nít vậy đó. Đúng rồi, chính xác, giống con nít vậy đó. Ừ, ngủ hông được, ừm, nôn lắm.
Ừ, chắc là hông ngủ luôn á. Thức trắng đêm luôn rồi sáng như con ma ấy. Ừm, ừm. Trời, trời, mình hông biết nữa. Kiểu giống như mỗi lần đi chơi á, nao nức lắm bạn, lòng nao nức rồi tưởng tượng tùm lum tùm la. Ừ, đúng rồi đó. Ừ, thật ra là bây giờ mình mình già rồi, nhưng mà mình mình vẫn, ơ, cái t tâm trí như con nít vậy đó bạn. Ừ, đó. À, mà mình quên hỏi bạn ngày hôm nay bạn như thế nào? Ừm.
Ừm, ừm. Tâm hồn trẻ thơ. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ờ, tui cũng y chang bà vậy đó, đồng râm nè. Có điều tui đi sau bà thôi, à, tuần sau tui mới đi. <chuckles> Ừ, nên là đang cũng lên kế hoạch các kiểu, ờ.
À, vậy hả? À, trời ơi đã vậy! Wow, ờ ,mùa hè này thấy nhiều người đi chơi dữ bây. Kiểu giống như là ừm, ừm, mà sao ta, sắp tới là bạn đi đâu? À, vậy hả? Gần nhau, ừm.
Ừm hứm, đúng rồi. Trời ơi, mùa của biển mà, phải đi, hông là có lỗi với mẹ thiên nhiên lắm. <laughs>